そうですね。お金の使い方で、まあ、あの、そのまんまなことではありますけど、当然その、無駄遣いをしないっていうことは、これに尽きるとは思うんですけども、最近あのはい。
はい。 はい。 無駄遣いってどんなことがあると思います？
そうなんすよ。そこなんですよね、実際のところ。まあ、無駄遣いって言いますけど、その、使う先の価値観って人それぞれじゃないですか？
はい、はい。 そうそう。 はい。予算にもよりますよね。
そうですよね。現実的なその予算もありますし、価値観もあって、まあ、人から見たら明らか無駄遣いって言っても、その人がそれを買ってその人生が、豊かになるならば、有効な使い方ですし、で「こういうことに使うべきだよ」っていう人もいますけど、いや、それを買っても、自分的には何の価値も感じられないというならば、それ無駄遣いですしと。結局はね、はい、そこの定義かなと思いますね。
ええ。 はい。はい。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 はい。 そうそうそう。 うん。 そうですよね。はい。 うん。から同じ人でも、例えばその、まあ、お勤めされてる方は大体その、なんなんですかね、あの、給料というのがあるから、安定してらっしゃる場合が多いと思いますけど、あの、ま、自営とかだったりすると、収入があったりなかったりっていうのがあって、なんか、ううん、我慢してでも、切り詰めた方が精神的に楽っていう微妙なラインがありませんかね？<chuckles>
はい。 はい。 そうですよね。はい。 ええええ。はい。 そうですよね。はい。 はい。 ああ、逆にそれもありますよね。あります、あります。それはありますね。もうショートとしたら終わりなんで。はい。
ですか。 はいはい。 どこが切り詰めやすいかっていったら、やっぱ、し食費かなんか。
そうですね、ま、食費ただ食事の材料は結構自分は、食事が乏しいとメンタルやられるたちなんで。<chuckles>
なりますよね。 はい。はい。 おお、あるある、ありますよね。
そうすね、やっぱこの五感にかかること、見た目の美しいもの、いい匂いするもの、味が美味しいもの、こういったものが乏しくなると、私ダメなんですよ。
はい。 はい。うわ。 はい。 え、じゃ、ほんとに、例えばその貧乏学生だったりした時とかっていうのは、あの、そういうことできない時ってきっと
はいはい、はい。
あるじゃないですか。
ありますね、はい。
どういう風に凌いでらっしゃいました？